Heu, dis-moi, faut que je te parle d'un petit truc, heu, qui commence à m'ennuyer. En fait, bah, c'est un petit peu un double, heu, c'est un double problème, mais mais je pense qui est lié en fait, heu, en en un seul, hein. À savoir, heu, bah, je <sighs> je je suis de plus en plus fatigué en fait et heu, et et de moins en moins motivé et j'ai l'impression que, heu, bah, les 2 sont un petit peu liés. Alors, heu <exhales> bon, je je pense savoir que ça vient de mon mon activité, heu, pro, hein, heu, à savoir le, mmh, mon activité de photographe et heu, je voulais, ben, un petit peu en en parler avec toi déjà d'une part et puis, heu, voir si on pouvait peut-être trouver une solution à à à ce problème-là. Enfin en tout cas essayer d'éclaircir un petit peu le le brouillard dans lequel je suis quoi, mmh.
OK. O OK. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais, bah, écoute, déjà je suis désolé que voilà, tu travarse traverses un peu cette, heu, phase qui doit pas être évidente à vivre, mine de rien parce que la fatigue, bon, bah, c'est jamais, heu, évident quoi forcément, et oui, en effet, c'est sans doute, heu, lié, en tout cas dans une certaine mesure puisque, bah, forcément en étant fatigué c'est plus compliqué d'être motivé, il y a moins d'énergie, moins de même de façon générale un peu moins de de bonne humeur, donc, heu, c'est sûr que les 2 vont un peu ensemble. Heu, tu me disais que c'était lié à ton activité de photographe, heu, dans quel sens? Qu'est-ce qui provoque ça du coup?
Mmh. Ouais. Mouais. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, si tu veux, j'avais commencé, heu, une 1re approche en tant que, hem, heu, faire des prestations pour, heu, des entreprises. Alors, ça commençait à prendre un petit peu et puis ça s'est mis, heu, de plus en plus à, hem et ben, à fléchir et bah, de moins en moins j'ai, enfin, j'ai eu de moins en moins de clients après ça. Donc, heu, après j'ai essayé de me divertir et faire un truc un petit peu plus artistique et heu et ben, en fait, heu, bah, je me rends compte que c'est un petit peu la même chose quoi. Après plusieurs mois, heu, d'essais à essayer de de développer ce truc-là et ben je hem, bah, non seulement j'ai toujours pas de de retour sur investissement de de temps, en tout cas on va dire hein et heu, et j'ai pas de retour surtout, hem, financier par rapport à ces efforts, et le l'autre truc que je remarque aussi, qui est lié à la fatigue c'est qu'en fait comme, heu, j j'ai l'impression que je me couche de plus en plus tard et heu et je me lève de plus en plus tard aussi ce qui fait que, heu, je suis en train de tomber un petit peu dans une spirale, qui fait que, heu, ben, je suis, heu, de plus en plus fatigué parce que c'est pas mon rythme normal de me lever tard, et heu, bah, j'ai plus trop la motivation en même temps quoi, mmh.
OK. OK. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. OK. D'accord ouais, bah, je je comprends que ce soit un peu, heu, compliqué, heu, à vivre forcément si tu as tenté des choses et que ça n'a pas forcément a abouti à des résultats, ça doit être un petit peu décourangeu décourageant. Ça c'est c'est tout à fait normal, ouais je je comprends bien et puis du coup, bon bah, ça te du coup c'est est-ce que c'est lié, heu, ça c'est lié au fait que tu vas vouloir te coucher plus tard? Qu'est-ce qui fait que tu te couches plus tard au au final?
Mmh. Ouais, c'est ça. Ben, heu, je vais, heu, en fait <clears throat> je vais essayer de, heu, regarder, heu, ce que je peux faire. Alors soit je fais un petit peu de recherches en en termes d'images, donc j'aime bien aller sur, heu, sur Pinterest par exemple et puis heu, bah, je tape des, heu, je tape des mots-clés qui m'intéressent et et j'essaye de voir, à côté de ça, s'il y a des, heu, d'autres photographes qui ont eu les mêmes idées. Comme ça j'essaye de voir déjà ce qui est fait et ce qui m'inspire. Mais, heu, l le fait de rester à à chercher sur Internet comme ça, j j'ai remarqué que je le fais de plus en plus tard le soir et hem, bah, ça, ça m'amène à, heu, comme je trouve pas ce qui me plaît en fait, ou pas encore et ben, heu, il y a un moment où je vais être un petit peu, heu, ennuyé avec ce que je vois et je vais souvent partir sur, bah, soit des réseaux sociaux ou alors je vais regarder un truc sur Netflix ce qui fait que, heu, bah, je vais je vais, heu, je peux faire ça au lit facilement, hein, donc, heu, soit de mon téléphone, soit de mon ordi, heu, portable et heu, bah, ça va pousser en fait, heu, mon heure de sommeil à à de plus en plus tard, en fait.
Ouais, OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. D'accord, ouais, je comprends bien ce qui se passe, heu, en effet, je je j'imagine que, bah, ça doit être compliqué, heu, ouais d'arriver à avoir un rythme de sommeil, heu, vraiment régulier, heu, si à chaque fois tu bah, ton endormissement est retardé par les réseaux sociaux en fait, hem et ça cette session de recherche, tu la fais le soir parce que tu préfères le faire à ce moment-là? Ou c'est parce que c'est là où tu as du temps? Parce qu'à la rigueur, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est de décaler à un autre moment?
Mmh, c'est ça, mmh. Mmh mh. Ouais, c'est, heu, bah, en fait, c'est ça, hein. C'est parce que je, heu, j'ai plus le le temps le soir. On va dire qu'avec mon activité de photographe, je combine une une autre activité en en 100% télétravail que j'essaye plutôt de de faire la la journée donc, heu, à ce qui décale un petit peu tout, heu, derrière et heu, bah, c'est c'est ça, je pense, peut-être, qui fait partie du truc mais bon, heu, après, je pourrais aussi, heu, facilement, heu, comme je fais du télétravail, heu, je pourrais facilement décaler l'horaire de recherche, heu, et la passer du soir au matin, hein. Ça ce serait possible, ouais, mmh.
D'accord. Mmh, oui, bah, c'est v ça sera peut-être plus simple de te limiter à ce moment-là, heu, parce que derrière, tu aurais le travail à effectuer donc tu pourrais pas non plus, heu, tu vois? Heu, regarder jusqu'à pas d'heure une série Netflix ou traîner trop sur les réseaux. Alors que, bah, le soir, c'est peut-être plus facile de retarder ton heure de coucher, quoi, donc, heu, à la rigueur, s
Mmh. Ouais, c'est je crois que tu as mis le doigt dessus, là. Mmh.
Mmh ça ça pourrait être une solution qui pourrait t'aider. Heu, j'imagine que si tu arrives à régler un petit peu ce problème au niveau de ton sommeil, ça va quand même jouer sur ta motivation, ce qui pourrait aussi te permettre de tester d'autres choses, de voir d'autres possibilités, d'être un peu plus, heu, positif donc, heu, si voilà, tu arrives à être plus reposé, même si tu rencontres un petit peu des obstacles, ça serait peut-être plus simple de passer outre ou de prendre du recul. Enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, beh, é effectivement, ouais, ce serait en en fait, oui, il y a il y a vraiment un un côté, heu, positivité, hein, comme tu le dis, qui est qui est assez important parce que, heu, comme je, hem je il y a rien qui bouge concrètement, ben, je tombe forcément un petit peu dans cette négativité qui me fait dire: «Bon, ben, heu, à quoi bon, heu». Alors, que je sais que c'est pas la bonne, heu, attitude à avoir, hein, et je sais que c'est c'est beaucoup, hem, c'est beaucoup dans la tête et si je me disais: «Ouais, non, allez, je me motive à faire un truc», on on je verrai peut-être plus les opportunités. C'est vrai, hein. Mmh.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, bah, c'est vrai, hein, heu, ça, c'est sûr que, heu, de d'avoir à, en tout cas, une hygiène de vie, heu, par ailleurs qui est bien équilibrée, ça permet quand même de façon générale d'avoir plus d'énergie, heu, bah, et du coup plus de motivation et après, je me disais au niveau de, toi, tu m'as dit que tu essayais aussi de faire de ma photo un peu plus artistique, heu, maintenant, heu, est-ce que bah, c'est pareil ça pourrait aussi, heu, te permettre de de retrouver peut-être un peu, heu, la motivation de vraiment réussir à faire un peu, tu vois, catharsis te d'exprimer tes tes émotions un petit peu comme ça, de dé découragement ou de manque de motivation, d'essayer de les les transcrire dans tes photos à la rigueur, comme ça, ça pourrait un peu les, tu vois, les sortir, quoi.
Mmh. Ouais. Ah! Et ben, effectivement et et je j'avais pas pensé à ça. Mais, tu vois, quand quand tu me parles de ça, ça me fait penser tout de suite à, heu, quand c'était le les confinements, heu, COVID. Il y il y a énormément de photographes qu'ont fait des, heu, bah, justement des documentaires où, heu, ils pouvaient exprimer un petit peu ce qu'ils ressentaient par le biais de la photo et heu, bah, en fait, c'est tellement évident que, heu, bah, j'y ai même pas pensé, tu vois? Mais, heu, je pourrais, effectivement, faire une, heu, une petite série, heu, petite série documentaire, heu, photographique sur la la motivation, les trucs qui me passent par la tête et essayer d'exprimer ça en en images parce que ça, effectivement, je sais le faire, heu. Ah bah, ça, c'est une bonne idée! Tu vois? Ça j'y j'y avais pas pensé du tout, quoi. Mmh.
Mmh. OK. Mmh. Bah, ça, c'est ouais. Bah, c'est chouette, hein. Tant mieux si tu trouves que, heu, l'idée est bonne. Mais, c'est vrai que, heu, dans l'ensemble d'avoir, au moins, en tout cas, un projet qui, bah, t'ixi t'excite un peu, heu, voilà, qui te permet d'exprimer un peu ce que tu ressens, même si c'est pas forcément des émotions, heu, tout le temps positives, ça permet quand même d'a d'avoir, heu, le matin en te réveillant, heu, la motivation pour continuer cette série, heu. J'imagine enfin, voilà, c'est ça, faut trouver un peu des idées. Après, c'est sûr que, quand tu manques un peu de motivation, des fois, les idées, heu, sont plus difficiles à venir. Mais, justement, bah, là, du coup, tu peux peut-être, heu, en effet, te servir de ça, quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et puis, tu vois, je ouais, bah, c'est en fait, je pense que j'avais les, heu, j'avais peut-être ces clés, heu, en moi. Mais, heu, je les avais cachées et je voulais pas les trouver parce que, heu, j'ai un pote qui m'en avait parlé aussi et c'est vrai que, heu, je me rappelle, il m'avait dit qu'il fallait pas trop rester dans dans l'inaction, quoi et que, même, heu, bon, même si tu savais pas où tu allais, heu, heu, c'était bien quand même de de rester dans l'action et de continuer à prendre des photos parce que, heu, en fait, on sait jamais, hein, si ça se trouve, heu, je vais faire un en faisant un truc hyper banal, j'ai peut-être trouvé, heu, l'inspiration pour le truc que je cherche. Donc, heu, ouais, ouais, ça, j'en suis, heu bah, écoute, tu vois, en discutant avec toi, je commence à en être plus conscient donc je vais, hem, je vais essayer de surveiller ce côté-là, ouais. Mmh.
Ah ouais. Mmh. Ouais. OK. Bah, tant mieux alors, ouais, si ça te parle quand même. Mais, c'est vrai que ton ami, il a il a raison, hein, au final. Après, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué dans les moments, comme ça, où tu te sens un petit peu déboussolé forcément. C'est normal de, voilà, de perdre un peu la motivation et bah, forcément, quand tu as, heu, quelques écueils et que ça forcé, heu, ça f ça fonctionne pas comme tu voulais, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais, heu, bon, voilà ce que je pourrais te conseiller mine de rien. C'est, heu, dans les projets où, bah, tu réussis pas trop, d'essayer quand même de voir, heu, ce que tu peux apprendre de un peu de ces échecs, heu, ce qu'ils peuvent t'apporter, peut-être modifier un peu ta façon de travailler, essayer de vraiment comprendre un peu, heu, voilà, ce qui a provoqué que ça n'a pas fonctionné, des choses comme ça. Ça, ça te permettrait de prendre du recul aussi vis-à-vis de la situation et heu, d'aill d'aborder des choses sous un angle, heu, différent et en effet, ouais, toujours continuer à essayer, heu, voilà, de de faire des trucs, heu, même si au début tu es pas trop convaincu, heu, bon, bah, tu sais jamais ce qui peut se passer, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ah! Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est le c'est le côté un petit peu, hem, le là, je, tu vois, à t'entendre je je réalise que j'étais un petit peu plus dans la dans dans la soumission à à à subir le truc et heu, il faut, heu, peut-être que je sois un petit peu plus, heu, hem, pragmatique et essayer de de faire cette introspection justement peut-être de noter, heu, ce qui va pas quand ça va pas et voir, hem, voir justement, comment je peux, heu, je peux mettre en place quelque chose parce que c'est vrai que, heu, bah, ça, c'est un truc que je, hem, que je fais jamais. Bon, bah, écoute, heu, bon, en tout cas, ça m'a fait du bien de d'en parler et puis, heu, bah, merci de tes, heu, tes tes conseils, hein. Je vais mettre ça en place et puis, ben, je vais voir si, s'il y a du changement, mais, déjà je je commence à avoir la bonne attitude, hein. Donc, en tout cas, donc merci.
Mmh mh. Ouais. Bah, écoute, je t'en prie. Moi, je suis vraiment ravi de savoir que mes conseils aient pu t'être utiles et puis, vraiment, je te souhaite, heu, bon courage, heu, et heu, moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas réussir à surmonter un peu cette fatigue et cette, heu et ce manque de motivation, heu, passager.
Mmh merci.